E nah, kalau sampai segitunya sekarang sih mungkin enggak ya, kenapa? Karena aku ngerasa kayak, eee, secara proporsi badan juga kayaknya enggak bagus gitu loh, Kak. Aku tuh kan kayak tipikalnya agak kecil-kecil gitu, tapi, eee, berisi gitu ya, gemoy. <chuckles> Jadi, kayaknya kan nggak cocok gitu loh, dinge dengan itu gitu. Jadi, aku juga sekarang tuh, meskipun mungkin kalau kita lihatnya lucu ya, tapi kadang-kadang aku suka gini, "in ini kalau dipakai aku, kayaknya sih, kayak apa ya, kayak lemper" gitu ya, tumpuk tumpuk tumpuk gitu kan, dibungkus gitu kan, eee, kayaknya juga jadi malah nggak apa ya, nggak bagus dan nggak apa ya, membuat kita percaya diri gitu loh, Kak. Jadi udahlah nggak papa, hanya untuk dinikmati mata, ini keren nih. Dan, eee, maksudnya kayak aku tuh bisa kalau ngeliat fashion itu jadi suka gini, "Oh, eee, style ini kayaknya cocok deh, untuk si ini," gitu. Jadi aku suka kirim-kirim kadang.
Iya, oke. <chuckles> Hmm. Oke, gemoy. Hmm. Iya, betul. <chuckles> Hmm, benar benar. Iya. Oh, justru justru malah kasih saran buat orang lain ya, Kak, ya, kalo kayak gitu. Eee, mhm.
Heeh, heeh heeh, "Coba deh pakai ini, kayaknya lucu deh," gitu. <chuckles>
<chuckles> Nah, kalau Kakak sendiri nih, Kak, kalau misalkan Kakak belanja nih ya, dengan apa yang sesuai dengan gaya pribadi Kakak nih. Ini Kakak lebih cenderung, eee, apa ya, offline atau online nih? Apalagi kan sekarang, wah online tuh, apa aja bisa dicari gitu kan, Kak. Mhm, itu gimana tuh?
Heeh. Mhm. Betul. Nah, mungkin karena kesibukan aku, aku tuh lebih senengnya itu ke o online sebenarnya. Cuman ya itu, karena kadang-kadang kan ukuran sama ini datengnya nggak sesuai. Ya ngeselin juga sih di situ, cuman karena keterbatasan ba waktu, apa boleh buat gitu, kalau aku ya, Kak. Jadi kadang-kadang aku, eee, lebih suka kadang-kadang mantengin orang yang live loh, Kak, yang dia ngasih ukuran langsung, kayak gitu.
Iya. Online, oke. Mhm, benar tuh. Mmm, iya sih. Oh, oke oke, jadi dia kasih lihat contohnya langsung ya, Kak, ya.
Heeh, kasih lihat contoh, terus diukurin langsung kan, jadi kan kita kebayang tuh. Oh, ini muat, ini nggak, minimal kan muat dulu gitu kan. Nah, nanti style itu kan, eee, pasti kan ketika kita apa ya, kalau mereka kan bilangnya nge-fix atau nge-clue itu kan pasti sesuai dengan style kita dong gitu, atau misalnya ini menarik nih, aku pengen coba style ini, karena belum pernah ada gitu kan, kayaknya di koleksi aku belum ada. Nah kan, tapi kan kalau ada ukurannya jelas, kita juga jadi kebayang ya, eh oke nih, badan ni kalau dipakai badan segini, jadinya gini. Kadang-kadang juga kan, si orangnya itu juga dia pakai sendiri ya, barangnya itu. Jadi kita juga punya bayangan gitu loh. Heeh, betul, terus Kak
Mmm. Oh, iya iya. Wah, iya. Wah iya, betul betul. Mmm, mhm mhm. Bayang gitu ya, Kak, ya? Oke. Nah, sekarang aku balik ke gaya Kakak deh, kan tadi Kakak bilang sekarang kayak udah nemuin gaya yang bohemian gitu ya, Kak, ya? Kalau gaya bohemian kan itu lebih main warna juga ya, Kak, ya. Sedangkan brand sekarang tuh lebih kayak clean outfit gitu, Kak. Itu Kakak kayak ngerasa terlalu rame nggak sih, Kak, kalau kayak gitu?
Iya. Heeh. Heeh.

Eee, aku entah kenapa ya, suka lihat majalah fashion itu, eee, dan buat aku, eee, mungkin karena ketemu juga ya, kayak model-model yang kayak aku badannya sekarang kan agak plus size gitu ya, Kak. Jadi, eee, ada juga model-model yang pakai itu dan kelihatannya menarik gitu, tetap menarik. Jadi aku mulai contek-contek gitu loh, Kak. Kalau dari dulu sih aku suka karena dia kan bahannya cenderung kayak yang ringan gitu kan, adem kelihatannya dan bisa enakeun gitu dipakai agak lama gitu kan. Nah itu sih yang bikin aku tertarik dengan style itu gitu, Kak, terus udah gitu lihat, eee, sempet kan waktu itu sempet trend-trend juga kan model gitu kan, jadi wah ini banyak banget. Nah, dari situ aku kumpulin tuh satu-satu yang kira-kira, eee, bisa jangka panjang gitu dan kebanyakan kan style-nya dia kan karena, eee, begitu aja gitu ya. Jadi sebenarnya mainnya kan cuman bisa, eee, entah antara motif atau misalnya nanti ada hiasannya apa sedikit beda gitu doang kan, Kak, gitu. Jadi, eee, apa ya seneng aja gitu jadi kayak punya baju tuh masih bisa lama dipakainya gitu loh, Kak, kalau pakai style itu tuh.
Oh. Iya. Mmm. Oke. Adem gitu ya, Kak, ya. <chuckles> Oke. Iya iya. Heeh heeh. Ki I betul. Bener bener. Mmm, berarti kan ini, Kakak, kalau dari segi budget ya, Kak, ya, lebih lebih apa ya, nggak, eee, nggak karena nggak mengikuti fashion yang berjalan gitu ya, Kak. Berarti, Kakak, nggak terlalu ngeluarin besar untuk budget, apa namanya style, Kakak, ini dong ya?
Heeh. Oh, enggak sih aku paling biasa kalaupun untuk baju aku jarang ngikutin, Kak, aku lebih butuh kayak misalnya, eee, punya tas yang bisa cemplung semuanya gitu, itu tuh lebih pe penting buat aku juga gitu loh, dan maksudnya kayaknya lebih nyambung gitu kan dengan si bohemiannya juga kadang-kadang gitu loh. Jadi, itu aja heeh.
Nah, enggak ya, oke. Mhm. Mmm. Ole. Mmm, mhm mhm. Nah, kalau kayak tas sendiri ya, Kak mhm. Nah, kalau dari tas sendiri gitu, Kak, itu, Kakak, lebih milih yang, apa ya, mahal tapi bisa dipakai jangka panjang gitu kan, atau yang biasa aja sesuai kayak kebutuhan, Kakak, gitu? At kan bisa juga tuh kalau misalkan kita bisa pakai jangka panjang tuh jadi investasi juga gitu kan ya, Kak, ya.
Mhm mhm, mhm. Nah, kalau aku belum sampai sih kalau untuk invest. Karena kan kayaknya gak terlalu banyak style apa sih, eee, model yang bisa dipakai untuk stay si style si bohemian ini sebenarnya gitu ya. Jadi, eee, cuman okelah yang masih bisa masuk-masuk aja gitu yang aku beli gitu dan memang, eee, untuk mengakomodasi kegiatan aku biasanya karena aku tuh keluar tuh kayak seharian jadi aku butuh tasnya itu yang agak besar gitu loh, Kak. Karena, eee, emang buat kebutuhan sehari heeh, semua masuk dan tanpa perlu kita takut ada yang ketinggalan nih atau ini kececer nih yang kayak gitu-gitu, Kak, itu kan lebih enak juga ya. Jadi, kayak
Mhm, itu gimana tuh? Oke. Mmm. Oke iya, semuanya masuk tuh langsung ya, Kak, ya. Mhm. Iya sih, betul.
di akunya sendiri juga ngerasa secure dengan itu gitu loh, Kak, aman semuanya terkendali.
Mmm, bener bener. Tapi, Kakak, ada nggak sih momen kayak merasa salah kostum gitu akhirnya kayak, Kakak, nggak pede gitu sama gaya pribadi, Kakak, gitu, Kak?